Écoute, heu, il y a un moment donné où effectivement, heu, on a essayé de d'aller voir quelqu'un tous les 2. Heu et puis de moi, de mon côté, j'ai j'avais pas trop apprécié la personne. Donc en fait, heu, on a laissé tomber et puis là, en fait, si tu veux, je me disais aussi que moi, heu, du fait de retourner travailler, peut-être que l'équilibre, il allait se refaire un peu naturellement, tu vois? Hem
Mmh mh. Ah, mmh. Alors ça t'a juste ajouté une charge de plus. <laughs>
Bah pour le moment, ouais, ça m'a un peu ajouté une charge de plus, hem, mais je me dis heu, comment dire? Tu vois, je vais pas non plus envie de te dépeindre là, heu, mon conjoint comme hyper, heu, traditionnel, que c'est les femmes enfin c'est pas ça non plus quoi. Mais, hem
Après, c'est peut-être aussi une habitude qu'il a pris, hem, du fait qu'au début, vous aviez pris ce rythme-là et que ça convenait et que revenir, heu, sur, heu, changer de rythme est jamais évident et on pense que tout tout va tout allait bien, donc pourquoi tout ne n'irait pas bien maintenant et sans se rendre compte des des changements. Heu et vous avez pas, par exemple, un ami en commun qui pourrait, heu, faire aussi la médiation ou?
Bah c'est ça, c'est plus ça. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, heu, n des amis en commun en vrai, non, tu vois? Ça va être soit mes amis, soit ses amis parce qu'on s'est rencontrés un peu tard dans nos vies. Hem et puis, heu, non, mais après, heu, non, mais après, je pense que enfin comme tu dis, c'est déjà important, peut-être, de de moi, heu, tu vois, lui dire un peu ce que je ressens par rapport à ça et cetera et heu et peut-être, heu, essayer de l'amener de façon à ce que lui comprenne et se mette un peu plus à ma place, quoi. Mais, heu, après, je pense qu'il y a une dou une un vrai, heu, problème de choc de personnalité, tu sais?
Mmh. D'accord. Moui, oui, je vois peut-être une, heu, une différence, ouais, heu, enfin vous êtes peut-être différents comme certains, heu, se ressemble énormément, oui, je vois le et hem, peut-être pourrais tu pourrais lui suggérer, enfin suggérer, lui dire, heu, bah: «Heu, ce soir, c'est toi qui t'occupes, heu, qui t'occupes de ces tâches-là, heu, moi je me repose». Et sans vraiment lui laisser le choix, tu as déjà essayé ça?
Donc c'est pas facile, heu Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, mmh. Ouais.